À, cái này thì mình thấy là, ờ, ừ, ừm, mình có hỏi chồng mình một chút thì thực ra là mẹ mình cũng, a, khá là thích thưởng thức, ơ, ẩm thực đó, thì mình nghĩ rằng là hay là có một cái món quà gì nào đấy để mẹ mình, à, ờ, thưởng thức chẳng hạn. Nhưng mà sợ lo lắng là, ờ, nếu mà nếu mà mua một món quà mà ăn uống thì nó có hơi hơi giản dị quá không? Hay là, cái, kiểu là, nó không có ý nghĩa không? Đó, nhiều sự đắn đo lắm bạn ạ.
Ừm. <laughs> À, cái đắn đo này mình giải quyết dễ lắm, hổng sao, nhưng mà khoan, giữ bí mật một chút xíu để hồi mình hỏi mình hỏi kỹ kỹ rồi, cái, chút nữa mình giải quyết cái đắn đo này sau nghe. Bây giờ đó, à, bạn có muốn là một cái sự bất ngờ hông? Hay là bạn muốn là, à, không phải bất ngờ mà chỉ là quan trọng là nó có ý nghĩa thôi, một cái món quà bất ngờ có nghĩa là, ờ, ngoài sức tưởng tượng của mẹ bạn hông?
Ồ, thế á? Ờ, được ha. Ồ! Bất ngờ thì cũng vui lắm nhưng mà mình sợ là, ờ, mình không làm nó không tới đó bạn. Mình nghĩ rằng là một cái món quà ý nghĩa gì nó cũng khá là thiết thực hơn tại vì mình cũng, kiểu là, khó thể nào mà thể hiện, à, một cái tình cảm hay một cái cảm xúc nào đối với người mà mình thật sự yêu thương đó bạn ạ. Ồ, mình cứ, kiểu, giấu trong lòng hoặc là mình thầm lặng mình làm thôi đấy.
<chuckles> Ừm. À, rồi mình hiểu luôn, bây giờ nha, nếu mà nói về vật dụng đó, cá nhân này kia đó, thì cái món nào mà bạn nghĩ là nào là phải thường xuyên sử dụng thì mới nhớ tới bạn? Thì hồi nãy bạn có gợi ý là cái khăn quàng này kia đó, thì cái khăn quàng hổng lẽ ngày nào người ta cũng quàng giống như là đi học mà quàng khăn đỏ. <laughs> Nó cũng
Ồ, đúng như nó. <laughs> Cái đấy thì là hơi khó, đúng không nào?

À, đúng, đúng, đúng, mình hiểu nha. Cái, tâm lý này rất là khó xử, tại vì biết sao không, con dâu với mẹ chồng, mà cái ngày đó đó, cái đó là phải cần lấy lòng hết sức có thể, đúng nè? Làm mà không khéo một cái là mất điểm như chơi, mà nhất là mới có 1 năm đầu à, trời đất ơi, phải mặn nồng đồ, còn, ờ, t tuần trăng mật mà. Tuần trăng mật không chỉ là vợ chồng đâu mà còn tuần trăng mật với nhà chồng nữa chớ. Đúng, đúng, bạn lo cái này là rất chính đáng nha, mà hông phải một mình bạn đâu, cô dâu nào mới về nhà chồng năm đầu tiên cũng vậy hết trơn. Á, thành ra đó, từ từ mình sẽ coi coi cái hoàn cảnh của bạn sao mình sẽ gợi ý hợp lý nhất có thể nghe. Nhưng mà hổng sao, chuyện này nhỏ lắm nha, đừng lo, đừng căng thẳng. Cái chuyện mà quà tặng, trời đất ơi, ta nói nó dễ, chứ hông mà nhiều khi cái chuyện là mà nó đắn đo gây go gây gổ, kiểu như là, kiểu, gây ó rồi cãi cự rồi mới khó, phải hông nè? Rồi, bây giờ <chuckles> cái chuyện này quá dễ, bây giờ là cho mình hỏi đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi bạn về nhà chồng làm dâu, phải hông nè?
Ờ, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Ơ, đúng rồi. Ờ, được ha. Ờ, đúng rồi. <chuckles>